Allora, io ho sempre alternato la moka a al caffè alla macchinetta. Ho una macchinetta normale di quelle piccole, non quelle super, diciamo, evolute.
Mh. Sì.
Ehm, mi sem
O gh di quelle a capsule? Dove metti la capsula già o devi mette la ah, la cap con la capsula, o
Esatto. Ci vuole la capsulina senza macinato, no, ehm, mhmm, diciamo che alterno i giorni così: mhmm, i giorni in cui mi alleno, mi sembra che il caffè della macchinetta mi dia molta più carica dell'altro.
Mh-mh. Ah, okay. Quindi, quello ti ti ti dà un'energia maggiore.
E allora Secon secondo il mio cervello probabilmente sì!
Okay.
E allora, mi faccio la macchinetta, no, capsulina, okay. Mentre, quando so che non mi allena, quel giorno lì è un po' più, mhmm, semplice a livello di energia, diciamo, faccio la moka, che comunque è bello proprio il rumore. Quando, sai, sale su
I Mh-mh. Eh, s no, ti sa più di casa, di <chuckles> di e di di di di di profu forse anche il profumo, no, è diverso sentire quel rumore, sì, perché inizia a profumare tutta la la casa, anche quello mome in qualche mo
Eh, tantissimo! È bello intenso. Esatto, quella diciamo che anche una profumazione naturale, che è molto piacevole, secondo me, in una casa quando entri e c'è il classico odore di caffè, cioè proprio, non lo so, vero?
Eh, sì. Ti richiama, eh? <chuckles> Ti sembra di stare a casa, no? <chuckles>
Cioè, proprio son sensazioni che no non lo so, ti rilassano, ti fanno entrare un po' in quell'atmosfera di: "È tempo di colazione". "È tempo di dire un'attimo stop."
Cer O di relax, sì, di pausa, no, i qualche modo di
Che siano anche 5 minuti o il tempo di berlo in sostanza, no?
Anche perché, no, si il la classica frase, insomma, quando incontri qualcuno, un'amica, un paren insomma, una persona a cui "Posso offrirti un caffè?" Cioè, non è che dici un'altra bevanda, un'altra cosa. Cioè, il caffè en e entra proprio nell'abitudine di quel momento di no, di pausa in qualche modo. Ti capita anche a te questa cosa?
To guarda, è completamente ragione. Cioè, io penso che non ci sia frase più bella e semplice di dire: "Ti offro un caffè," o: "Ti faccio," "Vuoi un caffè?" Cioè, è proprio bello.
Sì.

Okay, quindi era solo caffè. E e e se e diciamo ne nei giorni più intensi, più, ehm, qua quanti riuscivi quanti caffè riuscivi a bere in una giornata più o meno così qua ah no vabbè, non è un numero e sì non. Eh-eh.
Esatto, perché Eh, 4. 4 dai. Sì, neanche troppo. 5 al massimo, quando magari capitava cioè tipo io arrivavo al bar, dovevo aprirlo alle 7, però tu fai conto che alle 5 e mezza più o meno ero quasi lì dentro, 5.45, perché dovevo infornare tutte le brioches, prepararle, preparare i tavoli, andare a prendere i giornali, quindi un po' di attività dovevo fare, e fare il primo giro della macchinetta. <smacks lips> Di solito la pulizia della macchinetta viene fatta la sera prima, ma appena arrivi devi fare un giro di caffè e buttarli via tutti.
N Mh-mh. Era prima, no. E buttarli perché possa avere di quella di di quella, mhmm, prodotto, no, di pulizia che si fa la sera prima molto probabilme
Sì, esatto, anche per quello, anche per, mhmm, preparare la macchinetta, scaldarla bene e essere pronta a fare un caffè bello caldo, bello, no, macinato.
Eh, vedere anche ehm, nel bar usa un penso si regolava anche la macinatura in qualche modo, no, in base a le a mhmm, <chuckles> okay. Senti volevo chiederti sì.
Sì, esatto. E quindi ti dico, facevo questo sto giro e poi mi prendevo il primo. Cioè, il primo che era un bel doppio,
E beh.